Oiya, iya iya iya. Apalagi Mas, apalagi?
Studio untuk, eee, streaming, beli beli game-game, macem-macem, sepuasnya gitu. Sama build komputer juga yang ba paling tinggi speknya.
Mhm. Wih, enak ya, mudah-mudahan lah. Mhm. Mmm, yang nggak mesti mikirin, "Apalagi ya? Kenapa ini komputernya, Kak?" Karena kasian gitu kan, nge-lag-nge-lag kan. Aduh betul sih Mas, heeh. Hmm.
Nge-lag-nge-lag gitu ya. <chuckles> <coughs> Betul betul, Mas. Dan ya mudah-mudahan sih emang tercapai sih Mas ya.
Iya, betul. Dan memang sih, untuk menuju ke sana memang kita harus butuh perjuangan ya Mas ya, perjuangan yang mungkin memang nggak berat eh, nggak mudah ya, memang berat lah. Hmm. Betul, iya iya.
Mhm mhm. Enggak mudah, betul betul betul. Heeh heeh. Iya iya, dan emang kita mah bisa beranaiaiadai berandai-andai aja ya.
Mhm.
<chuckles> Dan ya, kalo misalnya emang itu, bisa ngebantu orang tua juga gitu kan, rumah direnovasi segala macemnya. Pengen ngasih untuk
Iya. Betul betul. Betul, meskipun, apa ya, apa yang kita sudah miliki sekarang memang tetap harus disyukuri kan, itu sudah su sudah apa ya, sudah bagian dari kehidupan kita, dan itu memang patut disyukuri dan kita bersyukur atas itu, eee, terkait dengan keibas kebebasan finansial mungkin kita juga bisa lebih berpikir soal, apa ya, mungkin bukan untuk menjadi kaya atau memiliki uang miliaran gitu kan, tapi mungkin kita punya pilihan atau kontrol misalnya kan terhadap waktu kita yang lebih bebas gitu kan, nggak terikat terkait dengan pekerjaan atau kewajiban lainnya gitu kan, itu kan bisa juga jadi kebebasan kan? Kebebasan di finansial kan?
Mhm mhm. Mhm. Mhm. Heeh heeh heeh. Iya iya iya. Mhm mhm. Iya iya, betul betul banget, Mas. Eee, ya emang semuanya ya emang bisa terbantu lah ya kalau misalnya kita punya uang gitu.
Mhm. Dan Betul Mas, betul. Ten tentulah. Pokoknya kalau kita punya uang, siapa yang minta itu bisa dikasih ya, kecuali mungkin ada hal-hal lain ya kali ya, pertimbangan kan. Mhm. Wah.
Mmm. Mhm mhm. Betul betul Mas jadinya mudahan kita sampai ke sana juga ya Mas ya.
Iya. Amin amin amin. <chuckles> Ba Mhm.
Meskipun ya hambatannya pasti mungkin kadang-kadang kita punya, eee, apa, eee, gaya hidup boros, tapi mungkin ya dijauhkan sih. Itu tantangannya ya. Mhm.
Iya, itu idi itu dia salah satu yang perlu dikurangi sih. Mhm, yang perlu ditekan. Betul sih. Wah terima kasih banyak Mas, menarik banget sih menurut saya, Mas.
Eee, iya Mas, terima kasih banyak ya, sampai ketemu lagi nanti, yok.
Sampai ketemu dan, apa ya, usaha-usahanya untuk menuju ke wawasan finansial itu mudah-mudahan tercapai ya Mas ya.
Mudah-mudahan tercapai, ya betul betul.
Amin amin. Oke Mas, selamat malam, Mas.